あの、今日は、ちょっと、相談に乗って欲しいことがあるんですけれども、話を聞いてもらえますか？
はい。あ、もちろんです。どうされました？
あのですね、えっと、プレゼント選びで迷ってるんですけれども、あの、できれば、 バイスをいただけたらと思うんです。
うん。 はい。 あ、分かりました。じゃ、ちょっとね、いくつかお伺いしたいことがあるんですけど
はい。 はい。
送るお相手は、あの、どのようなご関係の方なんですか？
えっと、相手は、あの、私の今年、す友人になった人。
うん。 はい。 おお。
そう、あの、同じ お学校のクラスの、保護者の方なんですけど。
うん。 はい。
あの、ほんとに、今年の夏休み明けぐらいから、なんか、いきなり仲良くなって
うん。 へえ、素敵ですね。
そう。たで、すごい仲良くなったら、あの「実はね、私」って言って
うん。 はい。 はい。
「あの、実は、私、子宮頸癌が分かって」
あ。
「今度入院するんだ」って言ってて
なるほど、はい。うーん。
うーん「ええ！」って言って。で、まだ、こう、誰にも言ってないんだけど、なんか、こう、言って言言ってくれたから、ああ、なんか、心を開いてくれたんだなと思って。
そうですよね。 うん。 あ。 うん、うん、うーん。 そうですよね。なかなかね、あの、打ち明けられたりね、あの、気軽にできるようなことじゃないので、そうですね、信頼があったんでしょうね。
うん。 うん。そう。 そう、信頼してくれたんだなと思って。いや、言えないですよね、普通、こう、病気の。
うーん、はい。 うーん。はい。
しかも、なんかその癌が
うん。そうですね。
うーん。転移しているかもしれないから、その、取った後に、こう、検査に出したりとかして
あ。 はい。 うーん。
で、その、入院入院、今度ね、もう、ほんとに、あ、今日か、今日だ。今日、入院して、あの、から、入院でで、手術をして、取って、で、その検査結果が出るまで、まあ、さんしゅうかんぐらい。
はい、はい。 はい。 うん。 はい。 うん、はい。 ああ。
にしゅうかんもっと、あ、お正月挟むから、もっとなのかな、なんか、かかそう、かかって、っていう感じをのあらしいんです。
そうですね。 うーん。 はい。うん。はい。
うーん。で、なんか
うーん。
退院した時に、なんか、 祝いじゃないけれども、もう、帰ってきて
はい。 うん。
帰ってきて、子供が、でも、冬休みになってるから、子供がわちゃわちゃしてて、はい。うん、うん、うまく休まらなそうだから、っていうんで、あたし、連れ出すことになってんですよ、その子供達。
はい。 はい。 あ。 あ、なるほど、子供達と一緒にですか、子供達だけを連れ出すってことですか？
うん。 子供達を、そう、連れ出すんですよ。
ああ、あ、それでうーん。
あの、冬休みんだし、そう。なんか、じゃあ、いいよ、昼間、ほら、じゃあみんなで、す私が水族館連れてくよみたいな感じの。
うん。 あ、はい。いや、とてもね、お優しくいらっしゃるんですね。
うん。 いえいえ。その時に、持っていく
うーん。 はい。
なんかまあ、さん3000円から5000円ぐらいのもので、退院祝いじゃないんですけど、て、なんかいいアイデアありますせんか？
うん。 あ、はい。 はい。 うーん、そうですね。じゃあ、ね、まあ、あの、退院祝いということなのでね、こう、やっぱりこう、制限があったりするかどうかも、ちょっと、ね、あ、まあ、分かるかどうかあれですけど
うん。 そう。 そう、そ、なんか聞きづらくて。
そうですよね、うーん。だとすると、なんかちょっと食べ物系はちょっと怖いですよね。
うん。 きけうん。 ああ、やっぱそうですか。そっかそっか、そうですよね。
うーん。ま なんか物によるのかなと思うんですけど、こうね、お菓子系とかだと、どうなんでしょう、わからないですけど、まあ、例えば、こうね、調味料だとか、こう普段きっとね、お料理はね、退院されてからもするんでしょうから、ね、あの、キッチンで使うグッズみたいなものはすごいね、嬉しいのかなとは思いますけれども、どうなんでしょうね、こう、入院した後っていうのは、お食事の制限があったりするのかとかっていうのが、わからないですもんね。
はい。 はい。 うん。 うんうんうん。 分からないんです。私もあの、そういう入院退院とかを
うーん。 はい。
やった記憶が、なんか昔入院したような、き10年ぐ15年ぐらい前とかなんですよ、1回入院したのが。で、もう何の記憶も無くて。でじそう。変わってるじゃないですか。
うん。 はい。ああ。 分かんないですよね。あとね、症状によってもそう、うーん。
何していい、何して悪いとかって。
そうですよね。何かね、数値を測ってらっゃりしたら、あれですので、やはりね、無難にあの、そこは、うん、避けておいた方がね、安心かもしれないので、やっぱ物がいいのかななんてちょっと思ったんですけど、なんかこう趣味とかなんかってあるんですか、そのお方は。
うんうん。 こう。 いいですね。 あ、ものですか？はあ。 趣味趣味趣味は、そう、そこがね、あの、最近友達になったばっかりだから、その辺もよく分かってない。そうなんですよ。で、ずっと会ったら子供の話しているので、なんかその方ご自身のことって、だから、ほんとにこれママ友のあるあるだと思うんですけれども、子供のことはお互いの子供のことをよく知っているんですけれども、お互いのことがよく分からないんですよ。
うん。 うん。 あ、そっか。うん。<laughs> うーん。 はい。 あ。<laughs> うん。 はい。あ、なるほどですね。では
観劇が好きだって、ミュージカルが。って言ってたような気がするんですけど。
あ。 そうなんですね。あ、ですと、まあ、結構ね、なんだろう、ま、アーティスティックなものが好きなのかなとかね、<chuckles> 思っちゃいますよね。こう、なんかご自身であの、買ったものをあげたいのか、こう、ご自身がもしね、何かを作ったりするのがお好きだったりして、そういったものもいいかなとか考えていらっしゃっりたとかってありますか？
うん。 はい。 はい。 あ、そう、なんか、最初はあの
うん。
ご飯作るの大変だろうから、「私持ってこうか」って言ったんですよ。
はい。 ああ、はい。うん。
そしたら、その、旦那、んが人の作ったものを食べられない系だから。
うん。 あ、なるほど。<chuckles> ちょっとデリケートなね、旦那さんで ですね、はい。
そう。あの そう、デリケートな。そう、繊細な方なので、あの、奥様の作ったものしか召し上がらないタイプらしいので、「ちょっとね」って言ったから、ああ、じゃあ、そっかっていう。
うん。 あら、はい。うん、そこは、うん、難しそうなんですね。そうなると、まあ、物とかで手作りっていうのはなかなか難しいですもんね。こう、何かやられてたらあれですけど。
うん。 そう、で、こう、私 私にそういった心得がまず
<chuckles> うん。
ま そう、本当に退院祝いの、けとかの経験値がなさすぎて、何をヒントに考えていいかも分かんないのが、ほんと、ああれなので、もう、こうやって一緒にアイディア出ししてもらえるだけでも本当嬉しいです。
なうん。 うん。 はい。 うん。 あ、分かりました。じゃ、ちょっとね、いくつか思いつくね、アイデアを出していこうと思いますね。あの、やっぱり、ね、お子様のことばかりをね、話すと思うんですよ。ね、先ほどもおっしゃっていた通り、だけど、ま、それってやっぱりあの、なんだろう、趣味とかがわからなくても、あの、共通して人だったらこれは好きだろうなみたいなものとして、例えば、こう、あの、自分のケアグッズとか
うん。 はい。 はい。 はい。 うん。うん。 はい。
リラックスグッズとかっていうのはいかがですか？
ああ、そうですよね、弱ってますもんね。うったり。うん、うん。
うん、そう。やっぱね、回復されている最中って、こう、例えば、その、うーん、何だろうな
うん。
えっと、ま、マッサージできるようなもの。なうーん、それだとちょっとお値段がしてしまいそうなので。例えば、あの、なんだろう、アイマスクみたいなものだったり
なんか いえいえ。 ああ。
その、ちょっと、あっためられる、ね、繰り返し使えるようなものとかってあったりするじゃないですか？
うんうん。
あの、あと繰り返しあっためられるような、なんか今って可愛い湯たんぽとかあったりするみたいで
ああ、なるほど。 へえ、あ、あの電子レンジであっためるみたいなやつですか？ああ、あ。
はい。そういうのもあれば、あの、充電式でできるようなね、あの、湯たんぽみたいなのもなんかね、あるみたいなんですよね。
なるほど。
うーん。すそういったものは、きっとね、寝る時とかにも使ったりするかな、なんて思ったり。
確かに。 うん。
あと、おお家とかに、あの、遊びに行ったことはありますか？
いいですね。 ないだ初めて1回だけ、1回だけ行きました。
あ なるほど。じゃ、お家の雰囲気で、こう、なんだろう、なんだろう、コーディネート、なんか、どんな感じの雰囲気のお家だったかとか、なんかね、お花が好きなんだとか、インテリア好きなんだとかっていう、何かヒントみたいなものってありました？
はい。 うん。 なんか、お子様の教育に熱心なお宅なんだなっていうお家でした。こう、なんか。きょ様々な教材や、あとお子様が作られた作品が本当にたくさん丁寧に、こう、飾ってあって
おお、なるほど。うん。 ああ。 ええ。 はい。うーん。
こう、あ、なんかこう、本、その、家の間取りとかも、お子様が過ごしやすいようにとか、お子様が本を手に取りやすいようにとか、なんかもう本当、そうそういうお子様センターで生活されてるんだなっていう感じのお宅でした。うーん。
はい。 わあ。 え？ うん。 うん。 うん。 ああ、素敵ですね。なるほどうん。
うん、なんかこう、家族の繋がりがね、強いお宅なんだろうなと思って。
ああ、なるほど。ああ、じゃあ、やっぱね、そうなってくると、インテリアとかの傾向が分からないと、また、ね、物系はね、飾る物系は難しいと思ったので、それか、まあ、食べ物じゃなくとも、あの、お茶とかはいかがですか？ティー。
うん。 <chuckles> せ そうですね。 確かに、うん。 うん。 あ お茶、ああ、確かに飲んでるお茶なら分かります。なんかルイボスティーを飲んでました。
はい。 あ、あ。 今まさに言おうと思ってたんですよ。ね、あの、女性の体にいいとされるのがね、ルイボスティーかなって思って、あの、あんまりカフェインも入ってなくて、なんか多分、なんだろう、ホルモンバランス的なことにも、何か作用するようなことがあったような、ちょっとなかったようなっていう感じなんですけど、うーん。はい。
あ、本当ですか？ ええ。 うん。 へえ へえ、あ、そうなんですね。あの、つかぬことをお伺いしますが、私、そのこルイボスティーが、もう本当コストコとかのまとめ売りのしか飲んだことがないんですけれども、あの、ルイボスティーって高級ラインとかもあったりするもんなんですか？
はい。 うん。 ああ。<chuckles> うん。 はい。 あ、でも、やっぱりあるのではないかなと思いまして、やっぱ、ルイボスティーっていうのも結構もう言葉がね、結構浸透してきてるくらいよく聞くお茶だと思うんですね。
うん。 うん。
で、それこそ、なんだろう、よくあの、ティーのお店だと、アフタヌーンティーとかって、雑貨も売ってるようなティーのお店があったりするじゃないですか。
はい。はい。 はい。
そういうところに、いろんな種類のね、あの、紅茶とかも売ってたりしないかなとか。
あ、紅茶専門店でも、ルイボスティーはお取り扱いがあるんですかね？
うん。 お店によってはあると思いますよ。
そうなんだ、そんなに、あ、もうなんか、紅茶じゃないから、こう紅茶専門店には置いてないのかとばっかり思ってました。あ、あるかもしれないんですね。へえ。
うん。 はい。 あ、まあ、うん、お店によってだと思うのでね、いろいろ足を運んでみるのもいいと思うんですけど、こうね、そういった食品、ちょっといい感じの食品を取り扱うところならあったりとかすると思うので。
あ、じゃあちょっとお高めのルイボスティーに絞って、ちょっ探してみようと思います。
うん。 ああ、いいですね。 ああ良かった。<chuckles>
いや、もういや、これもうほんと今日か解決してほんとに嬉しいです。退院するまでに間に合いそうです。
うん。 良かった。はい。<chuckles> ありがとうございまいえ、こちらこそありがとうございました。
ほんとにありがとうございました。